né, eu gosto, e e u uma coisa que eu sempre faço. E, aí, nisso, eh, você falou sobre ter falado com seu marido, né, eu acho que isso é importante, a comunicação, né, no começo da do relacionamento, porque é uma coisa que vocês vão ficar fazendo juntos depois, né. E aí, eh, o meu marido gosta de coisas parecidas, mas tem coisas que eu gosto que ele não gosta. Por exemplo, ele gosta de de série de ação, eu não gosto de troço explodindo, gente voando, não gosto. <laughs>
Sim. Aham. Uhum. Aham. Exato, exato. Uhum. Sim. Aham. Exato. É. Eu também não. Eu também não.
Né, mas a gente gosta o o tipo de comédia que eu gosto, ele também gosta. Ele gosta também dos negócio mais pastelão, que eu não gosto muito, sabe. Mas aí ele vê sozinho, né, no espaço dele, e eu vejo minhas coisas sozinha também no meu espaço. Mas Aham.
Uhum. Ai, que bom! Sim, que é o que eu gosto. <laughs> Isso. É, e tá tudo bem, né, porque acho que é difícil você encontrar realmente um uma pessoa que vai gostar exatamente de tudo que você gosta, né. Então, eh, encontrar o meio-termo ali.
cem porcento. É. Uhum.
Com certeza.
É. E aí, o que a gente gosta de fazer, <chuckles> eu acho que é uma dica legal, caso você queira variar, né. Eu acho que não, que você tá dizendo que você gosta mais de de sitcom, mas a gente tem sempre 1 ou 2, eh, dessas mais levinhas pro dia que a gente tá assim com a cabeça mais pesada, cansado, né, e sempre 1 ou 2 que são mais reflexivas, né. Uma coisa que a gente tem assistido que a gente tem assistido muito não, que a gente assistiu agora, mas acabou de assistir, a gente já tá triste, é Black Mirror. Eh, ai, é muito maluca aquela série, mas é muito boa.
Hã. Uhum. Uhum. Sim. Aham. Sim. Uhum. Ah, tá. Aham. Ah, é? Ah. E é e é de assustar, sim ou não?

Não, ela não é um um um terror, assim, que tem gente, né, sangrando, etc. Eh ela é sobre tecnologia, mas sempre dá muito errado. <laughs>
Uhum. Tá. Sim. Tá. Pois é, então, é engraçado você falar dessa série, porque eu já ouvi falar muito dela ,e eu vejo muito em comentários na internet, sabe, de hã, às vezes tem alguma notícia ou alguém conta um caso do que aconteceu e, aí, alguém comenta: "Nossa, isso é muito Black Mirror". <laughs> Então, nossa
Uhum. Uhum. <laughs> É, é sempre nesses casos de de tecnologia que acontece alguma coisa muito doida, né, que você pensa: "Meu Deus, como?" <laughs>
Sim. Pois é, eu acho que quando, são coisas, assim, que dão errado e que realmente podem acontecer. Eu não gosto muito de de assistir, sabe? Ou vai me dá um medo, me dá ansiedade, eh. Tem uma, por exemplo, não é muito real, assim, não, mas também não é aquela coisa, ficção científica que a gen que a realmente impossível. Eh, foi uma série que estava muito famosa também. Eh, acho que foi uma série curtinha, não foi dessas séries que tem várias temporadas, não, acho que foi uma temporada só
Aham. Por que te dá medo? Aham. Uhum. Hum. Uhum.
Ai, agora eu acho que na verdade foi um filme, <chuckles> pra fa te falar a verdade, eu acho que agora lembra sabe porquê? Eu não terminei de assistir. Eh, por isso que eu até me confundi achando que era uma série, que começou a ficar tão pesado, assim, que eu não consegui terminar de assistir. Meu marido terminou depois hum, eu não me lembro, mas ela é bem nova, assim. É, não deve ter nem 2 anos, assim, esse filme e aconteceu em Long Island, que é né, nos Estados Unidos e é bem perto de onde eu moro, eh, foi uma coisa meio apocalipsa apocalipse apocalíptica È, sabe? Eh, aí, eu falei: "Não, não vou continuar assistindo isso não", sabe?
Ué. <laughs> Aham. Você lembra o nome? Aham. Aham. Hã. Ah, eu tô aqui também. Apocalíptica. Aham. Ainda mais perto, né, da sua casa, meu Deus. <laughs>
Exatamente, exatamente, então, assim, não dá! Tem coisas que eu até tento e eu falo: "Não, não tá me fazendo bem". Eh, então eu vou sair fora <laughs>
Uhum. Sim.
eu vou parar de assistir. Sério, mas Uhum.
Eu tenho um um hum, desculpa! <coughs>